Tabii ki, olmaz mı? Elbette.
Çünkü bir geride kalıyorum hissi var nedense. O da bir herhâlde teknolojinin bize bir getirdiği bir bağımlılık türü herhâlde. Ama bence herkesin bunu denemesi gerekiyor. Bir teknolojinin hiç olmadığı 1 gün ya da birkaç gün her ay bir denemek lazım herhâlde. Senin böyle bir tecrüben var mı?
Evet. Doğru, doğru. Hı hı. E, ben hiç böyle yapmadım ama emm, yi Yani, zaten çok fazla telefonla ilgim yok açıkçası. Agi kullandığım zaman, işte, Instagram'da çok vakit gidiyor. Ama genel olarak bir yere bıraktığımda, hani, anca telefonu bir insan ararsa, eee, haberim oluyor. Bu benim için çok güzel. Eee, onun haricinde çok bir birkaç tane fa hobim var. Onlarla uğraşınca zaten pek şey görmüyorum ya. Ama yalnız yaşadığım için, eee, yani, eee, hayvanlarım haricinde evde bir ses olduğu için o bilgisayardan, işte, bir film ya da bir müzik açmak, eee, onu her zaman yapıyorum. O biraz zor olabiliyor benim için.
Güzel. Tabii ki, tabii ki. Hı hı. Evet. Hâlbuki çok kolay. Hı hı. Kesin. Evet, ya ben de o o offline geçirmeye gün çalıştığım günler dışında ben de yalnız yaşayan biriyim. Bir bir ses olmak zorunda evde. Yoksa
Hı hı. Değil mi? Değil mi? Yani, o eve girdiğinde, yani olmuyor yalnız yaşayınca. İlla bir yerden bir ses gelirse yemek yaparken, bir şey yaparken bile hoş oluyor.
Aynen öyle. <chuckles> Evet. Ha, bu sanırım herkes için geçerli. Teknolojinin bence çok olumlu yönlerinden biri bu. Yemek yerken ya da yaparken bir şey izlemek, izleyebilmek şahane bir şey. O olmasa muhtemelen yemek yiyemem uzun bir süre.
Kesinlikle öyle. Hı hı. Eee, evet, öyle. Zaten bence bu bizim kültürden- kültürden de gelen bir şey. Böyle aynı sofraya birlikte oturmak, aynı yemek yemek tarzında. Önemli şeyler tabii.
Kesinlikle. Hı, tabii, bizde de çünkü yemek masasında vakit geçirmek aslında şeydir, yani uzun vakit geçirilir aslında. Çünkü sohbet de edilir orada. Sadece yemek yenmez. O yüzden galiba bak, bunun çok iyi bir bağlantısı aslında. Bu açıdan düşünmemiştim. O galiba bir şey izleme, oradaki o b bir ses, bir gürültü olmayışı galiba şeyden, öyle bir kültürel bir arka ş yapısı var galiba.
Hı hı. Evet, evet. Kesinlikle öyle. Hı hı, e, tabii. Hı hı. Değil mi, değil mi? Özellikle pazar sabah kahvaltıları. <chuckles>

Evet, ama, ya, bu biraz da herhâlde insanın evcil bir varlık olduğundan mıdır, bilmiyorum. Yani bu ko çok konforlu çünkü bunu, yani evden çalışmak ya da evde oturup insanlarla görüşmek online olarak. Eee, o fiziksellik o aynı duyguyu kesinlikle yaratmıyor bence de. Ama yeterli tatmini sağlıyor ki herhâlde insanlar biraz daha buna yatkınlık sağlıyor gösteriyorlar.
Hı hı. Evet. Evet, bence de öyle. Hı hı. Doğru, doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Yani en güzeli bence hibrit model. Emm, ne %100 ofiste olmak ne de %100 evde olmak. Arada bir ofisle birlikte ev bence daha rahat oluyor. Çünkü, eee, trafikte verilen, eee, zamanı birazcık daha insan uykuyla ya da, eee, kahvaltıyla falan değerlendirebilir.
Hı hı. Evet. Ke katılıyorum. <chuckles> Ay ay aynen öyle. Yani benim de çalıştığım şirket hibrit model sunuyor ama flexibility olarak da şey de var, esneklik olarak şey de veriyorlar. Eee, yani, "gelmeyebilirsiniz" de deniyor ama, hani, haftada haftada 2 gitmeye çalışıyorum ofise. Çünkü ful evde durup çalışınca sanki hayattan kopmuş gibi hissediyorum kendimi.
Hı hı. A, güzel. Hı hı. Evet, evet, olmaz mı? E, insan zaten sosyal bir varlık.
O Yani. Aynen öyle. Teknoloji kesinlikle çok işimize yarıyor bu konuda. Hani, evden çalışmak ya da her gün o işe git, gel, eee, durumunu yaşamamak için çok avantajlı teknoloji bu konuda. Ama, yani, insan biraz daha dediğiniz gibi sosyal bir varlık olduğundan
Kesinlikle. Hı hı. Kesinlikle öyle. Peki, eee, teknoloji olmadan bir gün geçirmek, senin için zor olur muydu?
Aaa, ben bunu deniyorum aslında arada. Yani ayda bir ka birkaç günde deniyorum bunu. Bazen başarılı olabiliyorum, bazen olamıyorum ama Bu bana iyi ge Ya, telefonumu evde bırakamıyorum maalesef. Ama inter internetimi kapatıp, yani, ta olabildiğince offline olup dışarı çıkıyorum. Yaşadığım şehrin tadını çıkarmaya çalışıyorum.
Hiçbir teknoloji kullanmadan. Hı hı. Evet. Ne yapıyorsun mesela? E, tabii. Hı hı. A! Çok güzel.
Biraz da aslında bu kendimi, eee, spor yaparken oraya itmeye çalışıyorum. Çünkü t spor yaptığım günlerde telefonu ya da bilgisayarı olabildiğince geride bırakıp, sadece, yani, normal bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Teknoloji olmayan bir hayat yaşamaya çalışıyorum. Bu, o kadar zor olduğunu söyleyemem. İlk başlarda çok zordu tabii ki.
A, süper. Hı hı. Evet. Hı hı.